Aku penasaran nih, gimana sih pengalaman kamu pas pertama kali naik gunung atau treking?
Wah itu pengalaman berkesan banget ya buat aku dan sampai sekarang tuh masih aku inget banget soalnya tuh banyak banget, eee, kejadian yang, terjadi gitu pas pertama kali aku, eee, treking itu.
Oh, kayak gimana tuh?
Jadi, eee, aku kan itu, eee, sebenernya gak gunung yang benar-benar gunung gitu ya tinggi dan bukan favorit jadi kayak masih bukit gitu masih treking gitu.
Iya masih bukit terus?
Heeh, jadi lumayan gitu nah, itu tuh kayak padahal kayak udah pakai sepatunya tuh kayak sepatu sepatu kets gitu lah, nah tapi ada kejadian jadi kan emang, eee, trekingnya itu, eee, habis hujan ya, hujan deras gitu ya sebelumnya nah itu kan, eee, tanahnya tuh jadi kayak licin terus kan, kayak nempel gitu kan kalo misalkan hujan, nah sepatu itu sepatu aku tuh sampe copot dua-duanya solnya lepas ya ampun itu aku juga ampe kaget banget. <chuckles>
Heeh. Iya, terus? Astaga! Itu copotnya pas lagi jalan gitu?
Iya jadi udah kayak pertengahan gitulah terus ya, lepas! Terus udah gitu gak bawa cadangan sepatu, gak bawa sendal juga, wah itu jadinya nyeker, ya ampun itu benar-benar. <chuckles>
Heeh. <chuckles> Astaga. Itu itu berarti pas copot sepatunya emang kayak nggak bisa dipakai lagi atau gimana maksudnya?
Jadi solnya gitu loh ja heeh, jadi kayak keplek-keplek gi ya ampun itu aku yang kek diliatin Kak, kan soalnya kan, eee, ramean gitu ya kan aku itu trekingnya bareng sama teman-teman satu, eee, grup banyak gitu ya, eee, dan, eee, s aku sama teman aku tuh segrup, mmm, be berapa gitu, bersepuluh kan dibagi-bagi tim gitu. Wah itu aku malu waktu aku jadi nenteng-nenteng terus kek pada nanyain, "Kenapa nyeker kenapa nyeker?" "Iya sepatunya, jebol," gitu soalnya karena itu kan setiap, eee, jalan gitu kan kayak nempel gitu apa, sepatunya ke tanahnya, karena yang licin mungkin, karena kepleset terus kan, terus nempel jadinya lama-lama gak kuat kayaknya tuh. <chuckles>
Oh solnya copot? <chuckles> Astaga. Iya. Heeh. Iya. Solnya jebol, aduh. Heeh? Oh iya. Soalnya Heeh. Iya karena pakai sepatu kets kan ya tadi ya, bukan pakai sepatu gunung ya?
Iya gitu, itu kan aku pikir sepatu kayak buat lari gitu ya aku pikir kan, bisa gitu ya buat, eee, treking soalnya, mmm, kayaknya aman-aman aja gak soalnya teman aku juga ada yang makai kayak sepatu buat lari gitu ya, aman wah gak tau ya. <chuckles>
Oh. Iya. Ma masih bisa. Heeh. <chuckles> Ya mungkin karena udah lama kali ya sepatunya, jadi gampang jebol ya.
Aduh. Mungkin bisa jadi gitu atau, eee, lama, gak dipake gitu ya disimpan jadinya kayak gitu atau mungkin, eee, karena jalanan itu ngefek soalnya kan, eee, sering apa, kena
Heeh.
eee, yang becek-becek itu sebenernya kan karena hujan itu gitu.
Iya, hujan ya? Mmm, oke, terus akhirnya gimana tuh nyeker sampai ke paling puncaknya itu?
Mhm. Iya nyeker sampai <laughs> ya sambil bawa-bawa sepatunya itu.
<laughs> Aduh. Astaga kotor dong kakinya?
Iya git iya gitu pokoknya wah itu. Terus ada kejadian lain nih, jadi kan karena emang jalan, eee, trekingnya licin itu ya karena yang habis hujan itu ya.
Apa tuh? Iya.
Itu tuh ada teman aku juga yang sampai jatuh.
Astaga kepleset ya.
Pleset karena iya karena kan emang ng nggak bisa dibatalin ya itu acaranya kan udah udah emang ta itu, udah tanggal segitu kan terus ya kan, tapi untungnya sih pas hari H-nya gak hujan cuman emang sebelumnya itu bapa sebelumnya tuh hujan jadinya kan, bikin, eee, jalanan treking yang kita lalui itu, ya gitu sepanjang dari bawah sampai atas tuh ya gitu penuh, apa ya, perjuangan <chuckles> Iya kayak
Iyalah udah jalan gitu. <chuckles> Oh. Becek, hmm. Mhm. Penuh perjuangan iya sih. Tapi temannya Kakak ini berarti nggak cedera gitu kan cuman kayak jatuh aja?
Iya kita juga kaget kan soalnya kan, eee, itu sebenernya kan, pake pegangan gitu kan pager wit terus tiba-tiba emang licin banget sih jadi emang ada beberapa yang jatuh terus, pas lagi ngelewatin, apa tuh, sa kayak, eee, sawah atau misalkan jalannya itu, terus tiba-tiba langsung dia gitu. Kita yang juga kaget, "Wah!" terus dia jadi, kotor kan gitu, banyak mmm, jadi kotor karena kan itu, eee, becek itu yang pas hujan iya, mhm.
Heeh. Iya. Oh astaga. Heeh. Tanahnya kotor becek ya kan. Tapi nggak sampai luka gitu kan?
Untungnya sih enggak cuman ya emang sakit ya namanya <laughs>
Sakit aja iya. <chuckles> Iya lah jatuh gitu, heeh.
Iya benar-benar itu pengalaman pertama jadi kayak, eee, deg-degan juga sih sebenernya kan, aduh, eee, "Aman gak ya ini? Waduh bisa gak ya sampai atas?" Kayak gitu.
Mhm. <chuckles> Emang pas itu berapa orang?
Oh kalau banyak banget sih kayaknya, eee, ratusan orang kan jadi
Oh, oke rame ya.
Mhm, rame tapi kan dibagi per tim gitu, terus seru banget gitu. Awalnya sih kayak semangat gitu ya bikin, eee, yel-yel gitu kan kayak, eee, lomba yel-yel gitu yang bagus, eh, terus, pas di selama trekingnya juga emang ada kayak acaranya gitu ya, misalkan suruh ngumpulin, bendera atau apa kayak gitu, terus nanti ada hadiahnya terus, pas, eee, di beberapa titik per ke pos gitu ada kayak lomba-lombanya juga, kayak gitu Kak.
Heeh. Iya. Mhm. Oh seru ya.
Mhm, seru seru banget.
Mhm. Terus itu berarti kan tadi dibagi per tim ya, dan per tim itu berapa orang?
Mhm mhm. Eee, sepuluh sepuluh.
Oh 10 orang dan itu emang harus ikut semua lomba di pos itu ya?
Mhm. Eee, perwakilan sih jadi kayak ganti-gantian misalkan, eee, di pos ini, lomba apa gitu. Malah ada yang kayak, eee, gabung, eee, jadi kayak ada tuh di pos mana gitu ya gabung sama tim lain, karena harus banyakan orangnya yang ikutan.
Oh. Heeh. Ama tim lain. Oh. Terus banyak menangnya? <chuckles>
Nah eh tapi ada teman aku yang kayak kan ada yang kayak, eee, hadiah kejutan gitu ya Kak ya, kayak misalkan, mmm, kayak misteri gitu ini nemuin misalkan bendera atau apa, bendera ini warna ini, se sepanjang treking itu, eee, kalo nemu nanti dapat hadiah. Wah itu ada yang dapat kayak jam tangan, <sniffs> eee, branded gitu bagus wah ka kayak gitu kan, kita wah wah keren banget gitu.
Iya. Mhm, terus? Wah. Keren banget tuh, <chuckles> iya dapet jam tangan lumayan ya.
Mhm, seru sih seru sih. <chuckles>
Mmm. Iya iya iya, terus berarti kira-kira ada nggak sih kayak mungkin momen lain yang bikin Kakak merasa kayak deg-degan, gugup atau mungkin malah kayak lucu atau sedih gitu ada nggak ya?
Yang lucu yang tadi ya aku ceritain, itu banyak soalnya soalnya kan terus, eee, ada deg-degan juga soalnya, kita tuh ada yang pas ngelewatin kayak, <sniffs> eee, ah, sungai gitu yang lumayan, mmm, <tsk> gak lumayan lebar gitu ya arusnya karena habis hujan gitu mungkin agak deras ya, jadi kan kita harus, eee, nyemplung gitu kan soalnya nyebrangin sungainya itu bener-bener nyemplung sampai sepinggang gitu, wah itu yang bikin deg-degan gitu kan sambil pegangan tali terus sama pegangan, mmm, sama teman-teman kayak gitu. Itu ya sih yang, <laughs> bikin deg-degan. Iya, terus kan deg-degan juga aduh karena banyak kejadian-kejadian yang tadi tuh, teman jatuh terus yang tadi ngelewatin sungai, terus sepatu aku juga ya, eee, copot soalnya kan itu yang bikin deg-degan, "Aduh bisa sampai atas gak sih ini?" gitu.
Iya itu ya. Mmm. Iya. Teman-teman, iya biar gak ada yang jatuh ya. <laughs> Mhm. Oh iya, tapi akhirnya gimana tuh pas udah sampai ke puncaknya kayak apakah merasa senang atau gimana?
Ah, seneng banget sih. Oh terus ada juga yang, eee, ini, beberapa orang yang ini sih, ada yang pingsan juga sih gak kuat. Iya sih kayak, eee, kan, eee, pas mungkin
Ah, pingsan?
kurang latihan atau misalkan jarang latihan fisiknya atau gimana gitu ya atau, gimana gitu terus, eee, pas ada tuh di ketemu di pos, "Ih, ken eee, kenapa dia di ini?" eee, gak kuat atau misalnya udah me lemas sampai pingsan kayak gitu sih.
Iya oksigennya ya di sana kurang. Mhm. Oh oke, tapi akhirnya ya yang pingsan masih aman kan pas di bawa ke bawah?
Itu yang pingsan itu akhirnya ini pake motor di
Oh ada motor.
gotong gitu, iya bisa ada ada ada jalurnya tuh yang ini dibawa soalnya, mungkin, eee, gak memungkinkan juga kali ya kalo misalkan suruh ngelanjutin sendiri, jadi gitu.
Iya. <chuckles> Iya susah lah dibawa jalan juga ribet kan.
Iya.
Mmm, oke berarti pas udah nyampe ke puncak Kakak apakah kayak nge-stay dulu berapa lama gitu atau kayak langsung turun?
Jadi, eee, hal pertama yang aku cari pas dipuncak adalah warung, kan aku bingung kan, pulangnya gimana Kak, sepatunya kan jebol, nyeker aku kan benar-benar nyeker itu sampai atas. Dan akhirnya ada warung gak terus kan, eee, ada panitianya juga, "Kenapa kenapa?" Gitu kan, "Sepatu aku jebol," gitu. "Wah iya? Wah sampai jebol?" gitu terus akhirnya, aku nyari, sendal sih buat pulang <chuckles> pake sendal, untungnya ada sih yang jual sendal jepit ya nggak papa lah, walaupun berangkat sepatu, pakai sepatu pulang pakai sendal.
Oh warung. <chuckles> Heeh. Oh iya. Mmm. Iya. Iya. Oh oke. Ya dari pada nyeker ya. <chuckles>
Iya bener.
Heeh, berarti pulang-pulang tuh bawa sendal baru ya.
Iya tapi bawa ini juga, <chuckles> sepatu rusak.
Oh sepatu rusak juga, dikirain dibuang enggak ya?
Eee, enggak sih aku bawa pulang, terus kan soalnya itu, eee, aku sol ulang sih solnya, sebenernya itu sepatunya masih bagus kan ya, cuman mungkin, karena gak sering dipakai aktivitas yang ekstrim kayak gitu kali ya, maksudnya yang kayak tadi tuh yang, eee, jalanan becek kayak gitu, itu jadinya jebol gitu.
Oh masih bisa ya. Mhm. Mmm. Iya, emang itu berapa hari naik gunungnya?
Mhm. Sehari? Kok sehari doang?
Oh sehari doang, tapi kayak buat persiapan nya itu lama enggak?
Iya. Persiapannya gak lama sih, kan kita pikirnya ah ini mah gak sampai, yang mendaki bener-bener mendaki yang sampe camping berhari-hari, gitu kan cuman treking biasa terus kan pake, eee, apa, terus to bahkan tongkat, eee, kita kan udah bawa kayak nyiapin tongkat, eh, ternyata di pan ama panitianya disiapin juga tuh tongkat buat trekingnya kayak gitu sih. Heeh, jadi gak persiapan banget gitu mungkin makanya aku, eee, salah juga sih di situ sepatunya, pikirnya aman. Tadinya kan pengen pake kayak sendal gunung gitu ya yang buat treking gitu, ah pake ah, enakan pakai sepatu aja kali ya gitu. Eh, malah kayak zonk gitu, jadi itu buat pengalaman juga sih buat aku.
Oh, enggak. Oh udah siapin juga, mmm. Mhm. <chuckles> Oh iya. Heeh. Mmm. Mmm. Mmm, oke oke berarti mungkin, eee, lain kali ini ya kalau misalnya Kakak mau ha apa namanya, naik gunung lagi gitu, kira-kira apa nih yang mau disiapin?
Pertama mungkin fisik juga itu yang paling utama ya karena, eee, te eee, itu kan soalnya, eee, namanya treking gitu kan gak terus gak pengen nyusahin satu tim, satu kelompok gitu, teman-teman aku gitu kan karena ngeliat kejadian juga ada yang sampai pingsan terus sepatu nih utama, ini harus benar-benar dicek dulu nih sebelum, eee, berangkat naik, heeh, terus mental juga, mmm, kalo misalkan masih treking sederhana sih itu sih yang paling penting kayak, eee, fisik, kesehatan harus dalam keadaan sehat gitu pun, terus, eee, tadi peralatannya kayak sepatu, terus, eee, mungkin pakaian juga kali ya, terus sama mental juga gitu, tapi kalo misalkan yang naik gunung, benar-benar naik gunung sampai camping wah itu persiapannya mungkin lebih banyak lagi dan, lebih lama sih menurut aku.
Fisik ya. Mhm. Mhm, sebelum naik ya. Mhm. Pakaian. Iya berarti Kakak emang belum pernah ya kayak nyoba sambil camping?
Mmm. Mmm, sebenernya pernah sih yang naik gunung sampai benar-benar camping, eee, waktu itu sih kayaknya 2 hari deh.
Heeh. 2 hari.
Gunung mana ya lupa aku, soalnya aku juga jarang <chuckles> naik gunung, kayaknya ke gunung yang di salah satu gunung yang di Bogor deh yang, ah, gunung apa ya? Heeh.
Oh. Mmm. Di Bogor, berarti emang kayak di Puncak gitu ya.
Mhm. Iya, kayak gitu itu persiapannya banyak soalnya kan
Oke.
bawa tasnya tuh juga isinya macam-macam kan, persiapan kayak iya kayak, eee, obat-obatan, makanan, terus peralatan camping, kayak gitu.
Tas gede ya. Mhm, makanan. Mmm, terus tuh pas camping makanannya kayak makanan yang kaleng atau gimana?
Eee, kita sih kayak bawa kayak mie mie mie cup gitu ya terus, mie terus sama iya, terus sama yang instan-instan kayak gitu sih soalnya kan kita, mmm, waktu itu sih mikirnya gak mau yang sampai berhari-hari gitu, jadi terus bagi-bagi tugas ada yang bawa peralatannya gitu.
Oh iya pop mie ya. Oh iya, 2 hari udah cukup ya. Mmm, terus itu berapa orang?
Waktu itu, eee, lumayan banyak juga sih, tapi gak sebanyak yang, treking aku itu sih. Tapi lumayan banyak sih puluhan, mhm, tapi emang dibagi-bagi juga sama timnya, gitu.
Oh rame juga. Oke. Oh puluhan. Mmm, tapi akhirnya pas camping itu enggak ada kayak momen yang bikin apa namanya takut gitu kan? Enggak ada kayak kejadian yang enggak enak gitu?
Mmm, enggak sih, paling ya, camping mah gitu ya, apa sih maksudnya, kendalanya ya sama mandi kayak gitu-gitu. <laughs> Eee, dingin iya kayak gitu, terus susah pas bangun tendanya, ada aja kendalanya kayak gitu.
<laughs> Kotor gitu ya nggak bisa mandi. Oh iya, karena belum terbiasa ya.
Mhm, benar.
Tapi akhirnya dari pengalaman itu banyak belajar gak atau gimana?
Banyak sih, banyak banget sih hal yang aku pelajari terutama terus misalkan kalau misalkan naik gunung sih kayaknya atau treking gitu gak bisa sendiri jadi terus, kepercayaan sih itu yang paling penting kerja sama tim itu paling utama ya, soalnya kan gak mungkin, ditinggal misalkan ada yang sakit atau apa, yang jatuh atau apa ditinggalin, kayak gitu sih Kak.
Mmm. Mhm. Mmm, oh oke deh. Oke kalau gitu terima kasih ya udah mau cerita tentang pengalaman Kakak naik gunung ini makasih ya.
Iya Kak sama-sama, makasih udah dengerin cerita aku.
Oke sampai jumpa.